देखिए, आज की दुनिया में ना तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रही है। एआई है, स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं, नए ऐप्स हैं लेकिन हर इंसान ना तुरंत इन्हें अपनाता नहीं है। नई टेक अपनाना कहीं न कहीं हम देखते हैं न कि एक बदलाव नहीं होता है बल्कि सोच, आदत कितनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सबसे पहले क्या रुकावटें आती हैं इसमें?
जी। अ, नया टेक अपनाने की अगर मैं बात करूँ तो नए टेक में ना कहीं न कहीं सबसे बड़ी बाधा जो आती है कि लोग इसको क्यों नहीं अपनाते, वो है विश्वसनीयता। क्योंकि देखिए कोई भी नई चीज़ है ना वो अभी परखी हुई नहीं है, देखी भाली नहीं है। तो इस वज़ह से ना लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वो कहीं न कहीं लैब रैट के च बनने के चक्कर में ना कहीं न कहीं कुछ इसके परिणाम जो हैं बुरे ना आ जाएँ, कुछ बुरे चीज़ें ना हो जाएँ। अ, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ अ, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मतलब हाल हीं में एक बुरा एक्सपीरियंस था एक नए टेक के साथ। हमने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वो ईवी सॉरी ऑटोमैटिक गाड़ियाँ जो है ना देखिए उसकी टेक्नोलॉजी उस टाइम नई-नई आई थी भारत में और उम, जो है न हमने देखिए ले तो ली ऑटोमैटिक लेकिन अभी उसको गाड़ी को 5 साल ही हुए हैं और वो अभी से ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रही है। उसका इंजन जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है और गाड़ी जो है ना ढंग से उ उ पिक-अप नहीं कर पा रही है और अ, इस वज़ह से ना देखिए कहीं न कहीं हमारे देखिए ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हमारे मन में बैठ गया है। लेकिन अब देखिए हर तरह का जो एक नया टेक आएगा ना उसको लेने से पहले हम देखिए सोचेंगे 100 बार। और देखिए हमने जैसे अगली गाड़ी लेनी है तो ईवीज़ भी आ रखी हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो देखिए हम उसको देखिए लेने में इसीलिए झिझक रहे हैं कि अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं ये एक विश्वसनीयता की जो कमी एक बार आ जाती है ना तो देखिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है और अब देखिए जिस प्रकार से हम ही जो है रेज़िस्ट कर रहे हैं, इसको तो देखिए बाकी लोग भी ज मान लीजिए उनके साथ कोई और बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी नए टेक को लेकर तो वो अब जो है कुछ और नए टेक को अपनाने से देखिए कितने ज़्यादा डर रहे हैं। तो ये विश्वसनीयता ही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है जी।
जी हाँ। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी। अच्छा। बिल्कुल, समझ सकती हूँ। सही कहा आपने वाक़ई। वाक़ई वही। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप अपने घर वालों को कोई भी नेक नई टेकनीक है, तो क्या वो आसानी से सिखा लेते हैं? या आपको इसमें मुश्किल आती है सिखाने में?
जी, सिखाने की अगर मैं बात करूँ ना तो मुश्किल तो देखिए आती ही है और इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है ये। क्योंकि देखिए, मेरे जो घर पे देखिए माता-पिता जो हैं ना अब देखिए वो जैसे-जैसे बुज़ुर्ग हो रहे हैं। तो एक उम्र के बाद ना कहीं न कहीं देखिए, एक सोचने समझने की क्षमता पर एक जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे वो देखिए, उतनी जल्दी उनकी कैचिंग एबिलिटी नहीं रहती है। उनको चीज़ें समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। माइंड के एक प्रोसेसिंग स्पीड जो है देखिए वो स्लो हो जाती है। तो वही देखिए अगर नया टेक को अगर मुझे सिखाना हो तो भी देखिए बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। जैसे मैंने आपको ईवी का उदाहरण दिया। देखिए अब ले तो ली गाड़ी। लेकिन अगर मेरे पिताजी को मान लीजिए चलानी है तो देखिए वो स्ट्रगल तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा करते थे। और देखिए ईवी में तो कुछ होता भी नहीं है। वो तो एक स्कूटी की तरह है कार भी। लेकिन देखिए फिर भी उनको जो है ना दिक्कतें आ रही थी। तो ये नए टेक को देखिए सिखाने में थोड़ा-सा समय लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम देखिए थोड़ा-सा पेशेंस से सिखाएँ क्योंकि अ, देखिए उ उ उन्होंने भी हमारे साथ देखिए कितनी ज़्यादा एक पेशेंस दिखाई थी, देखिए हम जब बचपन में थे। हम जब देखिए उस समय हम ढंग से अ, सोच नहीं सकते थे और चीज़ों को ग्रा अ, ग्रास्प नहीं कर सकते थे, कैचिंग पावर कम थी। और देखिए अब ऐसा है उनके साथ हो रहा है तो हमें भी देखिए उनका साथ देना चाहिए। एकदम प्यार से उन्हें समझाना चाहिए। स और हो सके बार-बार सिखाना चाहिए जिसके माध्यम से वो भी चीज़ों को समझ पाएँ। तो देखिए ये तरीके हैं कि अपने घर में देखिए जो बुज़ुर्ग हैं तो उनको देखिए हम इस प्रकार से ना नए-नए टेक सिखा सकते हैं। और देखिए ज़रूरी भी है आजकल क्योंकि आजकल देखिए हर किसी हर कोई ना अपने खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है देखिए। तो हर जगह तो हम उनका ध्यान रख नहीं सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं उनको कम से कम सिखा के थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट तो कर सकते हैं। और नए-नए टेक सिखाएँगे। जैसे आजकल देखिए बड़े-बड़े शहरों में तो देखिए मेट्रो वग़ैरह आ गई है। तो बुज़ुर्गों को देखिए क थोड़ा-सा सिखाया जा सकता है कि किस प्रकार उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर देखिए अ, कैब बुक करना सिखा सकते हैं। और देखिए और भी फ़ोन, फ़ोन वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिखाई जा सकती हैं। जिसके माध्यम से वो भी जो है ना एक तो इस टेक का एक अनुभव कर सकें और वो नई-नई चीज़ें सीख सकें। जी।
बिल्कुल। सही कहा आपने। ज़रूर। बिल्कुल। हाँ। सही कहा आपने। जी। पागल। जी हाँ। वाक़ई। जी हाँ। बिल्कुल, आ गयी हैं। वाक़ई, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से सोचते हैं कि आप अपने माता-पिता को नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी आ रही है, उसके बारे में सिखाएँ। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि जो नई टेक है, ये सीखना कहीं उम्र पे निर्भर करता है और इससे ज़्यादा तो ये मानसिकता पे भी निर्भर करता है?
जी, ऐसा तो है। उम, देखिए, सीखना जो है ना, वो मानसिकता पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप आपने एक कहावत सुनी होगी, देखिए, जहाँ चाह, वहाँ राह। तो अगर आपके मन में, सही में अगर कोई ची अ, चीज़ है, देखिए, म अगर आपको सही में एक्चुअली कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उम्र, मैं मानता हूँ कि महि महज़ एक जो है ना, अंक है और देखिए, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता और हमने अक्सर देखा है कि 50-50 साल के लोग और 60-60 साल के लोग रिटायरमेंट के बाद जो है ना, मैंने अभी तो हाल ही में, मतलब थोड़ा समय तो हो गया इस बात को, एक खबर पढ़ी थी कि वो जो है ना, एमबीबीएस करी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनका एक सपना अधूरा रह गया था डॉक्टर बनने का। तो
जी हाँ। वाक़ई।
लोग तो देखिए, इस-इस उम्र तक सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी एक चाहत है। तो देखिए, अगर वो हमारे घर पे भी, देखिए, अगर लो अ, मतलब बुज़ुर्ग हो गए, चाहे या फिर कोई भी हो गया, अगर उनके अंदर एक चाहत है ना सीखने की, तो वो सीख ही जाएँगे उस चीज़ को और देखिए ह मतलब हमारा एक जो उनको एक सिखाने की जो ये प्रक्रिया है ना, वो कहीं न कहीं बस चीज़ों को थोड़ा-सा ना, बूस्ट दे देगी और कहीं न कहीं देखिए, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी-सी आसान हो सकती है, इससे सरल हो सकती है। अ, नहीं, तो देखिए, अगर वो खुद से देखिए, अगर थोड़ा-सा माथा-फोड़ी करके सीखेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा देर-सवेर से सीख जाएँ, लेकिन सीख तो ज़रूर हो जाएँगे, अगर वो उनकी इच्छा है तो। और साथ ही साथ, देखिए, उम्र जो है ना, देखिए थोड़ी-सी बस लर्निंग स्पीड को स्लो कर देती है, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति से ना, उस पर भी जो है ना, एक उम, उसका भी मतलब तोड़ा जा सकता है और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके बिल्कुल एक आप सीख ही नहीं पाएँगे वो चीज़, आप सीख तो जाएँगे। जी।
जी हाँ। ठीक है। बिल्कुल। जी, हाँ। वाक़ई में देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप कि जो अ, ऐसा आपको लगता है क्या कि टेक कंपनियाँ नई चीज़ें इतनी तेज़ी से आजकल लॉन्च करती हैं, कि कहीं न कहीं ना अ, लोग उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं? और मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ख़ासकर कि जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं या जो छोटे बच्चे रहते हैं, युवा जो कहीं न कहीं रहते हैं?
जी, बिल्कुल ये जो है ना देखिए टेक कंपनीज़ जो हैं ना, आजकल इतनी तेज़ी से ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ही इसलिए रहे हैं ताकि वो अ, कन्फ्यूज़ भी कर सकें और साथ-साथ ना कहीं न कहीं एक जो है ना एक रेस चला सके लोगों में। अ, जो है ना देखिए, ताकि ना लोग कहीं न कहीं आजकल देखिए कितने को उपभोक्तावाद की संस्कृति हो गई है दिखावेवाद की संस्कृति हो गई है। ताकि लोग जो हैं ना देखिए दिखा सकें हाँ जी, हाँ जी देखिए, लोग च ताकि ना दिखा सकें अपने मतलब आस-पड़ो आस-पास के लोगों को आस-पड़ोस के लोगों को कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो कहीं न कहीं ये दिखावेवाद में देखिए वो कंपनीज़ जो अ, हैं ना उनका देखिए सबसे ज़्यादा अ, फ़ायदा हो रहा है। तो, देखिए ये मैं मानता हूँ कि एक सबसे बड़ी चीज़ है और उम, साथ ही साथ देखिए अ, इ मैं मानता हूँ कि नहीं तो कोई अ, ज़रूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए एक छोटे-छोटे अगर अपग्रेड हो रहे हैं, मान लीजिए आज किसी चीज़ का एक वर्ज़न आया और कल ही उसका दूसरा वर्ज़न आ गया और थोड़ा-सा वो अच्छा कर दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको अभी अपग्रेड किया जाए। उसको आराम से भी देखिए अपग्रेड किया जा सकता है क्योंकि थोड़े-से अ, जो प्रोग्रेस है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी।
हाँ। बिल्कुल, लोगों में फ़ोमो भी है। सही बात है। ठीक है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, आपकी बात वाक़ई में बहुत सही है और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी सारी बात को रखा भी है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर नया जो ये टेक है, इसको ना अगर हम अपनाएँ, तो क्या वाक़ई में ऐसा होगा कि हम पीछे रह जाएँगे?
जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर हम इस नए टेक को नहीं अपनाएँगे। अ, क्योंकि अगर देखिए कोई अ, हो अभी जैसे मान लीजिए आज कुछ चीज़ लॉन्च हुई और कल कोई चीज़ लॉन्च हुई, तो देखिए अ, जो है अ, थोड़े से समय में मतलब कोई ब बहुत ज़्यादा तरक्की तो ऐसा हो नहीं सकता कि ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क़ आ जाएगा। कोई 10-20% प्रतिशत का ही अ, फ़र्क़ आएगा और देखिए उससे क्या ही बिगड़ जाएगा और क्या ही उसमें सुधर जाएगा। तो अ, मतलब अ, मैं नहीं मानता कि इतना कुछ है और ये चीज़ देखिए इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है और मैं मानता हूँ कि अ, ये कहीं न कहीं बस 1 रेस है जिसमें हम जो जो है बहुत ज़्यादा दौड़े जा रहे हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जी।
जी, हाँ। बिल्कुल। सही बात है। अ, हाँ, बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है। अच्छा तो ये बताइए आप मुझे कि क्या आपको ऐसा अ, लगता है क्या कि कहीं न कहीं हर टेक क सभी के लिए होती है या फ़िर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है?
जी बिल्कुल ऐसा होता ही है। आजकल आप देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है, आईफ़ोन लेकर घूमता है, इतने महँगे-महँगे डिवाइसेस लेकर घूमता है, इतने महँगे-महँगे लैपटॉप्स आजकल तो देखिए इनफैक्ट बच्चे जो हैं ना, देखिए महँगे-महँगे लैपटॉप्स लेके घूमते हैं, जिसपे वो गेम्स खेलते हैं। तो देखिए उनकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये तो उनकी एक इच्छा है। देखिए इच्छाओं और अ अ, कहीं न कहीं ना उम्, ज़रूरतों में फ़र्क़ करना आना चाहिए। और अ, देखिए वो जिस दिन आ जाएगा ना, तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो जीवन है ना, आजकल जो इतना ज़्यादा तेज़ हो रखा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा देखिए सरल हो जाएगा। और कहीं न कहीं देखिए मैं ये मानता हूँ कि
हाँ, सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत फ़र्क़ है। जी।
ये जो टेक है ना, भले ही मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करे, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया या कृषि विभा कृषि सेक्टर हो गया। लेकिन हमें देखिए, हम अगर छोटे-छोटे अपग्रेड्स करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई अ, लाभ हमें मिलने वाला है। जी।
बेशक। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए आपने। ये बताइए आप मुझे कि तकनीक को अपनाना क्या ये हमारी पसंद है, आज के समय में या फ़िर कहीं न कहीं हमारी मजबूरी बन गई है?
जी तकनीक को अपनाना हमारी पसंद ही है आजकल, क्योंकि मजबूरी तो देखिए इतनी कोई है नहीं। क्योंकि आजकल हम जैसे आईफ़ोन लेकर घूम लोग जैसे आईफ़ोन लेकर घूमते हैं या इतने महँगे-महँगे लाख-लाख रुपये के फ़ोन घूमते हैं। देखिए 20 हज़ार का फ़ोन भी वही काम करता है, देखिए कॉलिंग उससे भी हो जाती है। एप्स वगैरह उसी पे चल उसी पे उस पे भी चल जाते हैं। और वो सब देखिए लाख रुपये के फ़ोन पे, डेढ़ लाख रुपए के फ़ोन पे भी होता। देखिए अ, काम जो है देखिए मतलब उस अ, बराबर सा ही है दोनों का देखिए बहुत थोड़े बहुत कुछ फ़र्क है। देखिए कुछ-कुछ चीज़ें देखिए सिर्फ़ एक स्टेटस सिंबल है, देखिए वो उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। सस्ते दाम की चीज़ें उनसे लाख गुना बेहतर है। लेकिन लोग जो है ना फिर भी एक स्टेटस सिंबल और इस सब के पीछे भाग रहे हैं। देखिए और टेक कंपनी जो है ना देखिए इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। और एक जैसे मान लीजिए वो क मतलब एक टेक कंपनी आती है वो बस अपना एक स्टेटस सिंबल बना देती है इस चीज़ को और हम जो है उसके पीछे भागने लग जाते हैं। अब देखिए गाड़ी की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे वो भी देखिए टेक्नोलॉजी से संबंधित ही है। तो टेक्नोलॉजी चाहे देखिए गाड़ी जो है कोई छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो देखिए अ, फ़ायदे दोनों के सेम है। उसके अंदर एसी है, गाड़ी चलती है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे लेकिन एक जो स्ट स्टेटस सिंबल है ना उसने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक जो है प्रभाव डाल दिया है। जी।
ठीक है। वाक़ई में। जी हाँ। बेशक, भाग रहे हैं। सही है। बिल्कुल सही। हाँ। वाक़ई में आपकी बात ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो डिजिटल साक्षरता है, इसके बारे में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई क्या होनी चाहिए? क्या ये अनिवार्य कर देना चाहिए?
जी, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि इसको तो अनिवार्य कर ही देना चाहिए और साथ-साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को उम, और भी बहुत कुछ देखिए सिखाना चाहिए कि मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना स्टेटस सिंबल वाली बात तो कहीं न कहीं देखिए बच्चों को अगर इनके बारे में पता होगा तो बहुत मतलब उनके जीवन भी बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ मैंने ना एक अपने स्कूल टाइम में एक जो है ना कहानी पड़ी थी उपभोक्तावाद की संस्कृति उसमें दिखाया गया था कि कैसे जो है ना लोग आजकल इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। भौतिक संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं और देखिए मतलब बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन में जा रहे हैं, देखिए लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं और टेक कम्पनीज़ देखिए हमें यही है सुविधाएँ बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सुविधाओं के चलते हम देखते हैं कि हम शारीरिक रूप से कितने ज़्यादा जो है खराब हो जाते हैं। और देखिए साथ-साथ मैं ये मानता हूँ कि अ, मानसिक मानसिक दशा भी ये बहुत ज़्यादा देखिए हमारी खराब कर रही है और मानसिक दशा ये इसी प्रकार से खराब कर रही है कि देखिए हम जैसे ज नई टेक कम्पनीज़ जो है ना देखिए ये कोशिश करती हैं कि हमें नई-नई टेक्नोलॉजी बेचे। तो इससे देखिए हमें जैसे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये कहीं न कहीं देखिए हमारे दिमाग के ऊपर तो प्रेशर डालते हैं क्योंकि आजकल सर्वाइवल के लिए देखिए पैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी।
हाँ। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल, खराब होती हैं। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारी तकनीक है, ये इंसान को ज़्यादा स्मार्ट तो बना रही है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर भी कर ले रही है?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, निर्भर तो कर ही ले रही है और मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं निर्भर ये नहीं कर रही है, निर्भर ना, इंसान खुद खुद-ब-खुद हो रहे हैं। अ, क्योंकि देखिए, इंसान आजकल ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना, देखिए इन टेक्नोलॉजीज़ को का उपयोग में ले रहा है, जो कि शायद ज़रूरत भी नहीं है और मेरे हिसाब से अगर वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग में नहीं लेंगे ना अ, उस छोटे-छोटे अ, मदद के लिए, तो कहीं न कहीं, देखिए, उनका जीवन जो है, बेहतर रहेगा। देखिए, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमें अगर 200 मीटर, 500 मीटर भी जाना हो ना, तो हम जो है, स्कूटी वगैरह निकाल लेते हैं और अ
अच्छा। बिल्कुल। सही कहा।
देखिए, अगर इसी के बजाय हम जो है, अगर मान लीजिए वॉक करेंगे, पैदल जाएँगे, तो कहीं न कहीं देखिए, हम जो है, इस टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे और अ, मैं मानता हूँ कि देखिए, नई-नई टेक अपनाना ना, कहीं न कहीं हमरा हमारे लिए ना, क नुकसानदायक है। तो हमें इतनी जल्दी, देखिए, स्विच करना भी नहीं चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊँ कि आजकल अ, जो है ना, देखिए उम, जैसे ये इस अ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए, अभी चल रहा है पर्यावरण अ, को बचाने के लिए। लेकिन आप देखिए, महँगे कितने हैं, तो देखिए, पैसों पर भी लेके जो अ, जो है ना, हमारे कहीं न कहीं आर्थिक तंगी जो है, हमारे अंदर ला सकते हैं। जो पैसा हम पेट्रोल से बचाएँगे, वो तो हम पहले ही दे रहे हैं, ऊपर से इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा महँगी है और अ, अभी तो देखिए, इसमें समस्याएँ भी बहुत सारी आ रही हैं, तो इतनी ज़ल अ, इतना जल्दी मेरे को नहीं लगता है कि हमें किसी भी टेक पर भरोसा कर लेना चाहिए और हमें अभी और थोड़ा-सा इसको ना बेहतर होने देना चाहिए। जी।
जी हाँ, ज़रूर। बिल्कुल। हुँ। जी, हाँ। बिल्कुल। सही बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि भारत में तकनीक की जो पहुँच है, वो शहर में तो काफ़ी है लेकिन गाँव में नहीं और इनके बीच में कहीं न कहीं थोड़ी बराबरी आनी चाहिए?
जी, ऐसा तो है। क्योंकि अ, आप देखिए शहर में देखिए कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और मतलब <clears throat> कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है देखिए शहर और गाँव में देखिए मतलब शहर में देखिए इंटरनेट है, फाइबर है और मतलब कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, रोड्स कनेक्टिविटी लेकिन गाँव में देखिए कितना ज़्यादा अ, पिछड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं देखिए ये चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा एक अ, मैटर करती हैं। तो कहीं न कहीं देखिए सरकार को ना इन चीज़ों को अ, मतलब एक ब्रिज बनाना चाहिए इन दोनों के बीच में जिसके माध्यम से ना कहीं न कहीं जो एक गैप है ना ये कम हो सके। और ये गैप कम होगा तो देखिए हमारा देश भी तरक्की करेगा। और जो जो है ना, देखिए पिछले अ, मतलब थोड़ा-सा पिछड़े हुए वर्ग को बिना कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा-सा एक्सेस मिलेगा जो कि ज़रूरी भी है। देखिए शहरी लोगों को मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा ही एक्सेस मिला है उनको कम करना चाहिए और पिछड़े हुए लोगों को थोड़ा-सा एक्सेस देना चाहिए। जी।
बिल्कुल सही। हाँ। वाक़ई। जी। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और आपने बहुत ही अच्छे से मुझे तकनीकों के बारे में बताया है। आपको क्यों लगता है ये बाधा बन स बनी बड़ी बाधा है और बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जान करके, आपके अनुभवों को जान करके, जो आपने मुझे तकनीक के बारे में समझाया, बताया। और मैं आशा करती हूँ ना कि हमारी फ़िर से बात हो। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।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
जी।